ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย ก็อันดับแรกเนี่ยนะครับ แนะนำนะครับว่า ให้คุยกับรถหกล้อก่อนเนาะ จาก 40,000 เนี่ยนะครับ อาจจะลดเหลือสักแบบว่า คือได้ ได้ไหม จะพอ ที่ไม่เกิน ไม่ข้าม 30,000 ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยครับ คืออันเนี้ยก็น่าสนใจนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เกิน แล้วเผื่อคุณมีของอย่างอื่นเนี่ย ก็ใส่ไปด้วยอีกให้มันแบบเต็มรถเนี่ย ก็น่าจะคุ้มกว่า อันเนี้ยก็คือจะแนะนำในวิธีแรกนะ ที่ถ้าเกิดว่า เจรจากับรถหกล้อได้ คุณอาจจะต้องเพิ่มงบสักนิดหน่อย แล้วก็ลองต่อรองดูเนาะ
อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ อาจจะเพิ่มนิดหน่อย ค่ะ ได้อันนี้จะลองดูค่ะ
ครับ อันนี้พอจะเป็นไปได้ไหม? อ่า ถ้าอันเนี้ย
น่าจะนะ อืม อาจจะพอเป็นไปได้นะคะ อืม
อันเนี้ยคือวิ ครับ อันนี้คือวิธีที่ 1 นะครับ ในส่วนของวิธีที่ 2 เนี่ยนะครับ ก็อาจจะลองต่อรองในเรื่องของกระบะเนาะ เพราะว่าถ้า 3 คันเนี่ยเหมาไปเนี่ยนะครับ จะลองดูสัก คันละแบบ 9,000 อะไรงี้ ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้า เก้าพัน ก็จะเอน เป็น 27,000 ถูกไหมครับ ก็จะเกินงบมานิดเดียว อย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะพอแบบว่าพอ พอเพิ่มได้นิดหน่อย แล้วก็อาจจะใส่ของอย่างอื่นไปเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะ ได้ หรืออีกวิธี หนึ่งนะครับ
ค่ะ อืม อืม อ๋อ ค่ะ ใช่ อืม อ๋อ อันนี้วิธีที่ สอง ค่ะ ๆ
หรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดว่าของเนี่ยแบ่งเป็น 2 คัน คันละ 3 ชิ้นได้ หรือว่าใส่ไปพอเนี่ย ก็จะใช้รถแค่ 2คัน ใช่ไหมครับ ก็อาจจะทำให้แบบว่า คือคุณ งบประมาณเนี่ยถูกลงด้วยนะครับ ไม่ คืออาจต่อกันไปเนี่ย อาจจะไม่ถึง 20,000 ก็ได้ หรืออาจจะ 20,000ถ้วนเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าอุปกรณ์คุณเนี่ยถอดชิ้นได้ แล้วก็สามารถใส่ไปในรถกระบะ 2 คันได้ แบบเนี้ยก็น่าสนใจนะครับ เพราะว่า ถูกกว่างบด้วย แล้วก็ อาจจะทำให้แบบว่าประหยัด อือฮึ
ค่ะ อืม อือ ค่ะ อ๋อ จริงด้วย โอ้ จริงด้วยค่ะ <chuckles> คือยัง ยังไม่ได้ดู ยังไม่ดูตัว ตัวของน่ะค่ะ น่า น่าจะถอดได้ค่ะ มีบางชิ้นที่ถอดได้ค่ะ
อือฮึ

700 โลเหรอครับ โอ้โฮ! ก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับ แปลว่าคือคุณต้องการที่จะย้ายแบบว่าทั้ง 6 ชิ้นในรถ 6 ล้อเลยเนี่ย แล้วมันเหลือพื้นที่เยอะไหมครับ ในการย้ายเนี่ย?
ใช่ค่ะ อา ใช่ อืม ใช่ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็น 6 ล้อเนี่ยมันก็น่าจะได้ ก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นิดหน่อยอะค่ะ ก็กะว่า เออ คันเดียวเนี่ยน่าจะดีอะแล้วก็จบเลย อย่างเงี้ยค่ะ แต่เรากะงบ ไม่ มันไม่ คัฟเวอร์ กับยอดที่เขาแจ้งมา
อืม อืม ก็แปลว่า คือมัน มันก็จะแพงกว่า ถ้ากระบะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ คือถ้า 2 คันเนี่ยอยู่ไหมครับ? ถ้า สอง คันเนี่ยกระบะอยู่
อืม อืม กระบะ สอง คันเหรอคะ? ไม่แน่ใจค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถวางซ้อน หรือว่าถ้าเป็นกระบะสูงอะค่ะ ก็อาจจะวางเรียงจัด หมายถึงว่าจัดพื้นที่ดี ๆ อะค่ะ ก็น่าจะใส่ได้คันหนึ่ง 2 ชิ้น อีกคันหนึ่ง
ครับ ครับ
อืม อาจจะต้องเฉลี่ย
ครับ
น่าจะสัก 3 คันนะ
อืม ก็คือกระบะ 2 คันก็ไม่พอใช่ไหมครับ? ก็แปลว่าต้อง 3 คัน ก็อาจจะเกินงบไปอีกใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ น่าจะ สาม คันค่ะ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเกินมานิดหน่อยเนี่ย มันน่าจะ น่าจะยังพอ พอหาทันค่ะ อืม
ครับ ทีเนี้ยคือ อ่า ถ้าเกิดว่า คือเป็น คืองบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 25,000 ถูกไหมครับ? ถ้ากระบะคันละ 10,000 หมื่นนี่ หมื่นเท่าไรครับ? หมื่นนิด ๆ เนิบ
ค่ะ ใช่ 10,000 นิด ๆ ค่ะ ประมาณ 10,000 กับอีก 500 อย่างเงี้ยค่ะ
อะไรนะครับ หมื่นสองห้าร้อย อย่างงี้เหรอครับ? หมื่น กับอีก ห้าร้อย
หมื่น กับอีก ไม่ค่ะ 10,000 กับ ห้าร้อย บาท ใช่ค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ต่อรองนะ
อืม ก็ ครับ ทีเนี้ยก็อาจจะลอง ลองต่อรองกับรถ 6 ล้อดูก่อนได้ไหมว่า ถ้าเกิดว่า สองหมื่นห้า เนี่ยเขาจะไหวไหม? อะไรเงี้ย แบบเนี้ยคุณได้คุยบ้างหรือยังครับ ในเรื่องของรถ 6 ล้อเนี่ยนะครับ?
ยังไม่ได้ต่อรองเขา อืม ค่ะ ก็